No início da dessa minha jornada, sim, eu deixava de fazer algumas coisas pra fazer em outras porque eu não tinha nada preparado. Mas o segredo é realmente você organizar o seu dia escrevendo no papel, na na a gente não pode confiar só na mente, escreve no papel toda a sua semana, se possível, o que você tem que fazer, ah, o que você quer fazer, espaços pra imprevistos que podem acontecer, alguma coisa que você tenha que fazer.
Uhum. Até nisso até nisso você pensa: um espaço pra pra encaixar um imprevisto. Caramba.
Sim, até nisso. Exatamente, porque eu precisava mesmo cuidar da minha saúde, né, eu precisava principalmente da saúde mental. Então eu precisava desse esforço pra pra conseguir esse objetivo.
Pô, muito legal, cara. E assim, você consegue compartilhar comigo como seria um dia seu? Sei lá, vamos imaginar o dia de amanhã, quarta-feira, como é que tá teu dia amanhã?
Claro. Então, basicamente eu vou acordar, vou tomar, ali, o meu o meu banho. Depois tomo meu pequeno almoço. Eu acordo às 7h. Às 7h porque meus meu crossfit é às 8h30. Aí nesse espaço das 7h às 8h30 eu tomo banho, tomo café da manhã, tomo medicação pra déficit de atenção, o que me ajuda muito a dar energia e logo em seguida eu vou pro crossfit. Passo lá 1 hora, termino, volto pra casa, estudo um pouco, mais ou menos ali umas 2 a 3 horas de estudo, finalizo meu estudo, venho trabalhar. Trabalho mais ou menos por aí também umas 5 horinhas. Terminando vou fazer a minha trilha, quando eu volto pra casa já estou livre pra fazer as minhas coisinhas, assim, que que eu quero.
Que horas que você acorda mais ou menos? Beleza. Ah. Uhum. Uhum. Ok. Que você gosta, né, às vezes vê um filme, vê alguma parada. Caramba, que organização cara, estou impressionado. <laughs>
Exato. Sim, sim. Porque é muito É. E também é muito importante, para além desse exercício, hã, você também fazer as coisas que você gosta, né. Esse exercício, ele, sim, libera dopamina, te deixa bem, mas acredito que você também não deva só depender disso pra pra se sentir bem, né, pra você ficar com a cabeça em dias. Tem que fazer também, ali, assistir seu filme, os seus tempos pra bobeirinha, sabe?
Hum. Uhum.